А, когда в первый раз нам предложили, это, конечно, было неловко, потому что, вот я говорю, мы не воспитаны так, мы не будем никого приглашать к себе домой, тем более незнакомцев каких-то. А, то есть это это очень а нь э не вяжется с нашим представлением, а, м, как бы вот, э э Мы мы нет, ну, как бы э тех, кого мы знаем, там друзей, э, соседей, мы, конечно, там. Вот мы ни
Мгм. Да. Ну да, безусловно безусловно. Дл речь-то идёт о незнакомцах, да?
Да-да, а здесь незнакомцы, понимаешь? И для меня это было шоком. Потом, когда вот я встретилась уже с этим, а, армянином, да, он меня возил там на озеро Севан. Я такая: "Ну, всё нормально, это же у них там нормально всё, <chuckles> в по в порядке вещей". <chuckles>
Ага, то есть и ты ты ты уже привыкла, да? К хорошему быстро привыкаешь, да?
Да, а потом у меня была поездка в Баку, это Азербайджан. То есть, понимаешь, это тоже, ну, как бы, это вся вот это культурное одно наследие, э. Вот, и я приехала туда, а там была такая история, что я познакомилась, значит, с этим азербайджанцем, а, в санатории в Трускавце, а, в каком-то там в 2008 что ли году, и мы иногда сь очень давно. И мы с ним иногда переписывались там, а, что-то нам эф в "Фейсбуке", а, там или там в "Ватсапе" мы друг друга поздравляли с днём рождения, там как-то созванивались, болтали. И он как-то говорит, ну а он меня всё время звал в гости: "Приезжай сама, приезжай с мужем". Там всё вот это. Ам, и потом, а, как-то получилось так, что у меня ехали знакомые туда, и я ему написала А, там знаешь, как случилось: у него случился инфаркт, и я думаю, ну, надо поехать, понимаешь, потому что Да, да.
Мгм. Да-да-да. То есть очень очень давно. Мгм. Ага, поддержать человека. В общем, так или иначе, ты собралась к нему в гости и прилетела. И получается, эт человек, с которым вы контактировали, ну так, время от времени. В нашей культуре это, знаешь, такой слабый знакомый.
Да.